Beschreib mir doch mal, was du so unter kleinen Glücksmomenten verstehst und wie du die dann so im Alltag findest.
Mhm. Ah, ich lass sie eigentlich wirklich so auf mich zukommen. Also und ich ich bin auch sehr ich muss sagen, ich ich glaube, ich bin wirklich hm, also manchen Leute nennen mich hypersensibel. Ähm, mein, äh, mein, äh, Therapeut meinte, ich hab HPS, also hypersensitive ähm, HSP, hyper sensitive person, ne? Ähm, aber das ist mir eigentlich mittlerweile vollkommen schnuppe, denn, ähm, also ich rede ja mit allem, ne? Also, wenn ich spazieren gehe und ich sehe 'n Regenwurm, rede ich mit'm Regenwurm, ja. <laughs> Das so 'n so 'n, Glücksmoment für mich. Ähm, äh, witzigerweise bin ich grad vorhin mit, äh, dem Hund kurz draußen gewesen und ich, äh, liebe ja, also d in Deutschland sagt man wahrscheinlich Rotkäppchen, ne? Also hier sind sie eherm ne? Das sind so, ähm, also, „Red-Chested-Robin“, heißen die hier. Ähm, also der kleine Vogel, typisch, ne? Mit der roten Brust und so. Ähm, Rotkehlchen, entschuldige, ja, Rotkäppchen, Rotkehlchen.
Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, okay. Mhm. Mhm. Die Vögel. Mhm. Rotkehlchen heißt das doch. Ja. Ja, Rotkäppchen ist ausm genau, ist mit dem Wolf. <laughs> Mhm.
Genau, richtig, das wär das 'n bisschen anders. Ähm, und, äh, dieser Vogel ist für mich, äh, 'ne Seele, ne? Also das ist äh, jedes Mal, wenn ich den Vogel sehe weil die sind auch unheimlich zutraulich und die fliegen dir manchmal sogar auf die Hand oder auf die Schulter oder also gra nur in Irland, ich kenne es nur in Irland so, ne? Und der ja, und der Vogel ist hier auch so ne? Also w wenn 'n Ire so 'n so 'n Vogel sieht, dann sagen die immer: „Ah, da kann mal wieder einer von meinen Verstorbenen an und hat hallo gesagt“, ne? Ähm, und da hatte ich grade vorhin so 'n Moment, ich bin so gelaufen und, äh, ich bin hier in so 'nem, äh, Eko äh, Dorf, also Öko-Dorf, also das ist mhm, also es ist einzige auch in Irland und, äh, hier stehen natürlich tausende von Apfelbäumen überall und, äh, die Äpfel sind natürlich jetzt die Ernte ist vorbei ne? Und es gibt so manche Sorten die halten noch 'n bisschen länger die sind jetzt aber auch schon abgefallen, so. Und da stand ich an 'nem kleinen, ähm ja so 'n Fluss und da sind die ganzen Apfel Äpfel in gelb reingefallen, ne? Und die A Apfelbäume hingen auch relativ tief und so. Es hat unheimlich viel geregnet gehabt. Und da stand ich da habe Bilder gemacht, weil ich das so schön fand. Und auf einmal fliegt direkt vor mich in so auf so 'n Ast diese dieser Vogel, ne? Und guckt mich an.
Mhm. Echt? Wie schön. Ja. Oh man. Mhm. Ökodorf. Ah. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja Oh, ja.
Und das ist für mich 'n tot also glücklicher kann ich mich in dem Moment eigentlich nicht fühlen.
Ach, wie schön. Und das ist also, was ist das dann genau? Ist das dann für dich so 'n Zeichen von irgendwas Größerem oder ist das einfach, weil du Tiere so wahnsinnig gern magst? Also, was was war das genau?
Mhm. Das ist für mich dann immer so 'n ja, wie so 'n <blows air> Zeichen vom Universum, von, äh, vielleicht meinen Eltern oder meinen Großeltern oder, ne, äh das ist so irgendwie, ähm oder überhaupt Erzengel Michael, ne? Also, für mich ist das alles irgendwie verbunden und immer so Zeichen so: „Ist okay“, ne? Ja. Genau. Mhm. Alles wird gut. Mach dir keine Gedanken. T bleibe einfach im Vertrauen, ne? Und, ähm und das habe ich witzigerweise s s sehr oft grade mit Tieren, die auch oft vielleicht nicht so von Leuten gesehen werden oder eher seltener sind. Und, ähm, da habe ich dann immer so Momente, ne? Also, das ist, ähm mir ist das ist schon mal passiert. Letztes Jahr, da war ich, äh, ganz im Süden von Irland, ähm, bin morgens um 05:00 also, das war dann ne, im im Juni, hier wird es ja unheimlich, ähm, früh hell, also, eigentlich schon um 04:00 morgens ähm, bin ich ans Wasser runtergelaufen und stand da so und habe auf den Atlantik gestarrt und, äh, ich sehe irgendwas hupfen hinter mir, ne? Und ich habe 'ne Kaffeetasse auch noch in der Hand, ja. Und dann, ähm, drehe ich mich ganz langsam un um und sehe 2, ähm ja, man würde wahrscheinlich sagen Feldhasen auf Deutsch, aber das sind ganz spezifische He also, die heißen Hares und gibt es eigentlich nur in Irland. Und das ist eines der schnellsten, ähm, ja, Landtiere Europas und, ähm, die sind unheimlich scheu.
Oh ja. Mhm. Okay, alles ist gut, so in die Richtung. Aha. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ich bin gespannt. Okay? Ja. Ah. Mhm.
Und die Iren sagen, wenn ein Hare, äh, zu dir kommt also, die glauben ja an diese ganzen Sachen, ne? Dann dann sagt dir also d im Grunde das Universum: „Wir beschützen dich“, ne? Und ich konnte in dem Moment weil ich mich so gefreut habe, habe ich ganz laut gesagt, danke, danke, danke. <chuckles> Die habe die natürlich total erschreckt, die 2. Das war 'n Pärchen. Na klar. Ähm, aber ich bin an dem Tag geflogen und ich hasse fliegen. Also, das ist eines der schlimmsten Dinge für mich. Und ich war dann so in der Ruhe deswegen, ne, und es war 'n Glücksmoment. Mhm.
Ja. Mhm. Ah. Okay. <chuckles> Ja, und dann sind sie wieder abgedüst? Mhm. Wahnsinn, ja. Das hat dich dann richtig diese Begegnung hat dich richtig so runterreguliert und dann hattest du einfach keine Angst beim Fliegen, sondern konntest ganz ganz ruhig fliegen. Das ist doch auch was sehr Besonderes.
Genau. Ja. Ja und das ist ei ne, also, für mich sind wirklich die kleinsten Dinge Glücksmomente. Wenn es regnet und die Sonne kommt raus, ne? Das ist für mich so 'n Moment wo ich dann immer so: „Ach wie schön“, ne? Ähm, <clears throat> wenn ich in 'n Sternenhimmel sehen kann. Ich habe zum Beispiel vor 2 Tagen wieder die Nordlichter gesehen. Ich mein ganzes Leben lang wollte ich die Nordlichter sehen und ich habe es nie geschafft, ja? Und nicht mal in Neuseeland geschafft. Und dann, ähm, letztes Jahr war ich zum 1. Mal, äh, an in Carry unten an 'nem spezifischen Ort, äh, in Irland. Mhm. Und, äh, bin dann mit 'm Taxi zu meinem Airbnb gefahren und dann sagt die Taxifahrerin so: „Ah, du bist ja genau, äh bist jetzt extra gekommen wegen den Nordlichtern?“ Und ich so: „Hä?“ Und sie so: „Ja das ne, s s d jeder hat schon drüber geschrieben, die passieren heute Nacht.“ Und ich so: „Ne.“ Und weil Carry ist so 'ne Ecke, da ist es ganz stockdunkel nachts und, äh, da siehst du das.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ist das auch Irland? Mhm. <giggles> Mhm. Ah, okay, da kann man die noch mal gut sehen dann. Mhm.
Ja, und ich habe sie natürlich gesehen und ich also, ne. Und, ähm, vor 2 Tagen war auch wieder eigentlich zufällig. Und es ist natürlich hier in so 'nem Ort, wo, äh, keine Straßenlichter nachts sind, ist ja komplette Dunkelheit.
Oh, Wahnsinn. Ja. Mhm. Da ist es komplett dunkel und dann gibt's wahrscheinlich auch wenig Lichtverschmutzung, einfach wegen der wenigen Städte und so weiter und so fort und dann ist es umso dunkler, Wahnsinn.
Ja. Genau. Genau. Ja. Ne? Und das sind für mich reine Glücksmomente.
Ja. Ist es denn jetzt so, dass <clears throat> für dich Glücksmomente also, was du bis jetzt aufgezählt hast, ist sind entweder Tierbegegnungen oder, ähm, Naturerlebnisse. Gibt es für dich so was auch im Haus, wenn du irgendwie 'n Objekt anschaust oder mit Menschen auch, oder bezieht sich also, ist es wirklich bei dir das nicht Menschliche so ungefähr?
Mhm. Ja. <chuckles> Oh, ne, ist natürlich auch Menschliche und, äh, vor allen Dingen auch Tiere im Allgemeinen, ne? Also, auch Haustiere grade. Und, ähm, ich bin ja momentan auf Reisen, aber ich bin selbst auf Reisen da habe ich so 'n paar Sachen immer dabei, ähm, ne, die mir unheimlich viel so Glücksmomente auch geben jedes Mal, wenn ich sie angucke, ne? Ich habe zum Beispiel ja, ich habe so 'n alten, äh, Rosenquarz, den ich, äh, von der besten Freundin meiner Mutter, äh, vor, ach Gott, 25 Jahren geschenkt bekommen habe und da ist auf der anderen Seite 'n goldener Engel eingraviert.
Mhm. Mhm. Zum Beispiel? Hast du paar Sachen? Ja. Oh, wie schön, ja.
Und den nehme ich überall mit hin, ne? Und, äh, ich habe den dann oft auch ich habe so 'n ja, so 'n so 'n Brustbeutel, den ich habe da habe ich immer meinen Ausweis und alles immer drin, ne? Damit das auch immer schön alles an bei mir ist. Und, äh, da habe ich dann den Stein meistens an der Seite so reingestopft und, äh, ne, manchmal mache ich ja die Tasche auf und sehe den Stein und freu mich auch total.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Also, das ist dann auch f quasi so 'n Objekt, was aber für dich natürlich emotionalen Wert hat mehr oder weniger. Ja. Und wie ist es mit so an anderen Sinnen? Also, du hast ja jetzt vor allem das, was du siehst, angesprochen. Gibt es für dich auch Glücksmomente, die eher vielleicht auf dem Geruch oder auf dem Geruch basieren oder was du hörst oder schmeckst oder fühlst?
Genau, richtig. Ja, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, für mich ist zum Beispiel, ähm, das Meer, ne und die Wellen. Das ist ich gehe auch wenn ich also, wenn ich die Möglichkeit habe, ganz oft ans Meer und ich liebe es eigentlich am Meer zu laufen, wenn es kalt ist und wenn der Wind so richtig bläst, ähm, weil das für mich dann
Mhm. Ah. Okay. Und die Wellen noch so peitschen?
genau das ist dann wie so 'ne Neugeburt, ne? Und auch der der, ähm ja, wenn man den der Ton des Windes, ne, wenn man das so hört dann auch und es pfeift dann so richtig um die Ohren. Ah, das macht mich total glücklich.
Hm. Ja. Mhm, okay, wie schön. Ja, und, ähm, wie ist das jetzt? Also, du hast ja jetzt schon viele Beispiele gebracht, kannst du natürlich noch 1.000 weitere erzählen. Jetzt würde mich nur interessieren, hast du dir auch bestimmte Rituale oder Gewohnheiten angewöhnt, damit diese Momente also, damit du die vielleicht auch 'n bisschen mehr kuratierst oder 'n bisschen dem Platz machst in deinem Leben?
Ja. Hm. Ah, ja, ne? Ich bin natürlich jetzt eigentlich absichtlich, äh, gereist, äh, um mich aus 'ner relativ tiefen Depression rauszubringen selbst rauszubringen, ne? Und das ist natürlich auch nicht so einfach. Ähm, aber ich habe mir wirklich auch angewöhnt, äh, wenn diese Phasen kommen, ne, wo ich dann wirklich, äh, im im Grunde den Fuß nicht vor die Tür setzen will, äh, dass ich mich dann regelrecht auch zwinge und, ähm, dieses Zwingen, auch wenn vielleicht manche Therapeuten sagen, das ist nicht das Gesündeste, aber, ähm, mir hilft es unheimlich, weil ich immer weiß, in dem Moment, wo ich meinen Fuß aus der Tür raussetze, egal bei welchem Wetter, ähm, und mich mit anderen Leuten verabrede oder, ne, mich mit Leuten umgebe ich habe zum Beispiel 'n gutes Beispiel. Ich habe, ähm es war Ende August, da, äh, hatte mich 'n älteres Ehepaar, äh, zu sich eingeladen. Äh, das sind Freunde von
Ja. Klar. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Das du so kennengelernt hattest da einfach in Irland?
ja, das sind so Freunde von, äh sehr gute Bekannte von 'nem Pärchen, wo ich da aufs Haus aufgepasst habe und, ähm und ich hatte keine Lust, ja. Ich war in in meiner totalen Depri-Phase, ne, und ich so: „Ne, und ach, und mit Leuten reden und überhaupt.“ Und, ähm, das war das ich bin so froh, dass ich mich da, äh, ne, durchgesetzt hab, also der Teil von mir, der stärker ist. Und, ähm, bin dahin, weil das war einer der schönsten Tage, seitdem meine Großeltern gestorben sind.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Und das war wegen der wegen den dem Treffen mit Ihnen, also, mit den den Freunden?
Weil die Ja, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich zu erwarten habe und die sie hatte mich sogar abgeholt. Wir sind dann dahin, und, äh, d d d ich so ich stand erst mal vor dem Haus, wusste überhaupt nicht das war so 'n mein absolutes Traumhaus, also, so 'n 200 Jahre altes, äh, äh, Steincottage, ähm, Efeu bewachsen, in Rot obendrauf. Und, ähm, dann sprang da der Hase rum und die Hühner sind rumgerannt und, ähm, ne? Und dann und das ist ja 'ne ältere Frau, die ist jetzt, äh, Anfang 80 und humpelt auch, also, die kriegt auch nächste Woche 'ne neue Hüfte. Und, ähm ja, und dann, äh, ne, die Hunde waren da, er war da, der Mann, ne, 'n ganz lieber auch. Und, ähm, dann sind wir so nach hinten raus und dann sagt drückt sie mir 'n Helm in die Hand, ne? Und dann sagt sie: „Hast aber keine Angst, oder?“ Und ich so: „Hä, nö, wieso denn?“ „Na, setz mal deinen Helm auf.“ <laughs> Und die so ich wusste überhaupt nicht da fängt die Frau an, ihr schwarzes Pferd rauszuholen. Äh, heißt natürlich auch noch Black, klar. Und, ähm und dann dann k dann dann holt sie 'ne Kutsche raus.
Oh schön. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Oh, meine Güte, mhm. Ja. Okay. Okay. Okay. Ja, natürlich. Mhm. <giggles> Jetzt okay, sehr interessant.
Dann ist so 'ne Zweierkutsche, ne? Und dann hat die die Kutsche an das Pferd rangemacht und es war auch noch mal erst mal ganz kompliziert alles, weil es 'n ganz altes Geschirr war irgendwie, also, hat ewig gedauert. Und dann setzen wir uns so auf die Kutsche drauf und ich so: „Ja und jetzt?“ Und sie sagt so: „Ja, jetzt fahren wir dann in mein Wald.“
Ja. Mhm. <laughs> In meinen verwunschenen Wald. Ja.
Ja, da hat der ihr Mann ihr vor 20 Jahren einen Wald gepflanzt.
Oh, krass.
Mit ihren Lieblingsbäumen und hat es mit wunderschönen Wegen angelegt, damit sie da immer schön mit ihrem Pferd, mit der Kutsche fahren kann.
Ja.
Oh, das war der Wahnsinn. Das war für mich ich, äh, äh und so was von liebevoll einfach auch, ne? Und das sind Momente im Leben, da muss ich wirklich sagen, ai äh, ich kann wirklich nur jedem raten, auch wenn's 'n schlechter Tag ist, aber, ne, wenn Menschen auf einen zukommen und die meinen es wirklich gut und die wollen einem nur was Gutes tun, dass man's auch erlaubt, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ja, dass man das annimmt letztendlich und sich da vielleicht auch aus der Laune rausholen lässt und dann vielleicht wunderschöne Glücksmomente erlebt. Du hast ja grade gesagt: „Das war einer der schönsten Tage, seitdem du deine deine Großeltern verloren hattest“, ne? Es muss ja schon sehr besonders gewesen sein.
Zulässt. Danke. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, absolut, ne? Es war vor allen Dingen auch, weißt du, das gleiche Essen, ne? Also, die wir sind ja danach in die Küche und so 'ne richtig urgemütliche Küche, wie es auch bei meinen Großeltern war, ne? Und dann haben sie noch 'n 'n 'n Feuer also, 'n Kamin angemacht gehabt, ne? Und und dann gab es die Eier vom vom von den Hühnern, die da draußen rumgerannt sind, ne, und es waren dann einfach, ähm, ne, gekochte Eier mit Toast, mit Butter und schwarzer Tee mit Milch und es war genau das Gleiche, was meine Großeltern früher gemacht haben, ne? Nicht ja, das war für mich, äh, richtiges Geschenk, ja.
Oh man. Ja. Ja. Oh man. Ja. Von den Hühnern draußen? Ja. Wie speziell. Ja, wie besonders. Ja. Oh man, hast du ihnen das auch erzählt, weil wie viel dir das bedeutet oder hast du einfach nur genossen dann in dem Moment?
Ja. Ich konnte mich nicht halten. Ich habe ich habe das weinen angefangen, ne? Mir sind die Tränen runtergelaufen und ne, und und sie die waren natürlich total bed bedenkt und sie so: „Oh, d äh, alles okay, ist alles okay?“ Und ich so: „Ich bin nur so berührt, weil das so wunderschön ist und weil ich das, ne, nicht gewohnt bin auch mehr“ und, ne, auch dieses Geben und dieses total Selbstverständliche irgendwie, ne? Da hat sie mir noch Rhabarber vom Garten rausgerissen und hat mir den noch mit in die Hand gedrückt und 'ne Rose, die an irgend 'nem Baum gewachsen war also, an 'ner ne, also, total irre, ne? Ja.
<chuckles> Oh. Ja. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja. Klingt wirklich ganz besonders.
Ja.
Ach wie schön. Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, also, so für Leute also, da so 'n so 'n Tipp auf jeden Fall dich raus bewegen, also, auch wenn es dir nicht gut geht, weil der nächste Glücksmoment kann wirklich schon um die Ecke lauern. Und was würdest du denn jetzt Leuten sagen, die einfach wenig Zeit haben, die sehr gestresst sind oder grad an stressigen Tagen. Welche k kleinen Rituale oder Gewohnheiten können die das denn können die denn machen, um vielleicht so 'n bisschen mehr Glücksmomente wahrzunehmen oder zu fühlen?
Ja. Ja, richtig. Ja. Es ist ganz also, es gibt so 'n so 'n, äh ja, in Amerika gibt's so 'n so 'n Satz, also, ähm: „Halte an und und rieche die Rosen“, ne? Also, das ist dieses dieses einfach mal im in dieser in dieser Verrücktheit auch des Alltags und diesen diesen Stress wirklich mal bewusst stopp. Und, äh, ne, um einen herum gucken, was passiert eigentlich. Oder auch mal wirklich einfach tief durchatmen, ne? Oder wenn man wirklich jeden Tag an n n ne, irgendwelchen tollen Bäumen voran, äh vorbei rast zur Arbeit oder an irgendwelchen Blumen oder Sonstiges, ne, einfach mal anzuhalten, innezuhalten und mal die die Blumen zu riechen, zum Beispiel. Nur so es sind ja so ganz kleine Dinge, die so viel ausmachen.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Also, wirklich so der die Empfehlung von dir gar nicht also, die, w es heißt ja auch schon kleine Glück aber wir haben schon über kleine Glücksmomente gesprochen, also, gar nicht immer so für das Große und das Besondere irgendwie zu suchen und danach zu gehen, sondern wirklich mal dieser Moment des Innehaltens, einfach mal 'ne tiefen Atemzug zu nehmen von der Meeresbrise oder von der kalten Luft im Herbst oder an 'ner Rose zu riechen oder 'ne Blume bewusst wahrzunehmen. Das sind so die die Momente, die einem auch im Stress die nicht viel Zeit kosten, die man wirklich auch in stressigen Phasen machen kann.
Mhm. Ne, überhaupt nicht. Ja. Genau. Mhm. Genau. Ja, und die können so viel bewirken, ne? Man unterschätzt es wirklich.
Ja. Ja, du, ganz vielen Dank. Das war jetzt wirklich total schön, dir zuzuhören.
Natürlich. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald, ne, jo. Tschüss.
Mhm. Bis dann.